Et en termes de musique, heu, on parle beaucoup d'évolution de nos goûts, heu, musicaux, heu, surtout suivant, heu, certaines périodes de notre vie, heu, notamment. Est-ce que c'est, heu, quelque chose qui, heu, bah, chez toi a évolué avec le temps, tes goûts tes goûts musicaux?
Ouais, c'est vrai que je me suis rendu compte, au fur et à mesure du temps qui passait, que je n'avais pas du tout, heu, les mêmes les mêmes envies, en termes de musique. Donc, heu, moi je suis flutiste en fait, je joue de la flûte traversière depuis, heu, depuis, heu, bah, 30 ans presque et heu et du coup, heu, voilà petite, c'est vrai que j'adorais jouer de la musique classique, c'est vraiment ça que que j'ai appris en fait, heu, en tout 1er dans mon école de musique et heu et c'est vraiment ça que que j'adorais, on va dire, heu, jusqu'à, heu jusque jusqu'à mes dix-huit ans à peu près.
D'accord. Mmh, d'accord. Alors c'est ce que j'allais te demander, ouais, donc tu avais un certain style de musique, donc plutôt qui était le le classique, qui est d'ailleurs, qui est pas très courant, heu, chez chez les plus jeunes, heu, la musique classique. Mais apparemment, ça a évolué avec toi. Donc quand tu es arrivée à à l'âge de 18 ans, donc tu es passée à quelle genre de musique après?
Bah, c'est vrai que, depuis que je suis, heu, adulte en fait, j'ai changé, heu, plusieurs fois de ville, donc, heu, en changeant de ville, j'ai changé aussi, heu, de d'environnement, de d'amis et cetera et de de d'environnement, en tout cas où je pratiquais la musique et heu et j'ai découvert des nouvelles choses que je connaissais pas forcément et qui sont venues en fait, heu, se se rajouter aux choses que j'aimais bien, et finalement ont presque, heu, complètement remplacé, heu, la musique classique dans ma pratique heu de la de la flûte.
Ouais. Ouais. Mais alors, est-ce que, justement, ces changements, heu, musicaux ou cette ouverture à d'autres styles, elle t'est venue, justement, en échangeant avec d'autres personnes?
Mmh. Alors en fait la ma prof de flûte que j'ai eue, heu, en fait toutes mes années, heu, quand j'habitais, heu, voilà dans ma ville natale. En fait de jusqu'à mon bac, donc de quand j'ai commencé, heu, toute petite vers 6-7 ans jusqu'à mon bac, heu, et c'était une prof, heu, très à l'ancienne donc, heu, peut-être, heu, 40 ans de plus que moi voilà très, très classique, très, très carrée, vraiment un peu esprit, heu, tu vois conservatoire de musique, très exigeante et cetera, et hem, qui n'était pas du tout en fait, heu, ouverte à d'autres styles de musique. Sauf que heu, voilà à cet âge-là, bah, tu t'en rends pas, heu, nécessairement compte puisqu'en fait, heu, voilà moi c'était comme ça, heu, il y avait qu'une seule prof de flûte donc de toute façon j'avais pas spécialement d'autres options, voilà. Et j'avais pas j'avais pas spécialement de recul puis moi ça m'allait bien tu vois, heu, c'est vrai que j'aimais beaucoup en plus je pratiquais beaucoup heu, tu vois en terminale j'avais peut-être 10 heures à peu près de pratique, heu, chaque semaine quand même dans des dans des ensembles et tout. Hein, donc c'était vraiment, heu, un truc qui me qui me plaisait et heu, voilà surtout j'avais vraiment, heu, jamais, jamais remis en question, donc, heu, je faisais de de la musique classique dans mon cours, en fait j'avais un cours, heu, individuel avec cette prof et après, heu, j'avais aussi des des ensembles donc des des des cours où on était plusieurs, et en fait on jouait, heu on jouait des morceaux où il y a plusieurs voix donc, heu, à 4 ou 5 flûtistes et
Ouais. Ouais, dans le classique. <laughs> Ah, d'accord. T tu connaissais que ça. Bah, ouais. Mmh. <chuckles> Ah quand même! Ouais. Mmh. As Ouais. Toujours dans le classique, hein, dans ce répertoire, c'est bien ça? Ouais. Mmh.
Voilà toujours class et je jouais aussi dans un orchestre, heu, d'harmonie, donc un orchestre avec que des instruments, heu, à vent et quelques percussions, et on jouait aussi du classique. Donc en fait, heu, vraiment il y avait 0, hem, 0 ouverture et puis ça m'allait bien heu ça m'allait bien comme ça. Et puis, heu, quand j'ai eu 18 ans, donc, heu, je suis partie pour mes études, heu, habiter à Paris et heu, j'ai cherché donc une autre heu une autre école de musique. J'avais plus trop envie de prendre des cours parce que, heu, bah j'avais passé mon diplôme de fin d'études et puis qu'en gros c'est là où on estime que tu as plus, heu, tellement besoin de d'enseignement et qu'en gros tu peux
D'accord. D'ap d'apprendre. Ouais, voilà, tu peux, heu tu peux faire à peu près tous les styles avec tout ce que tu as appris, s si j'imagine.
N ouais voilà c'est comme au ski, bon une fois que tu as ta 3e étoile ou ta fléchette peu importe, bon tu sais skier, heu, tu sauras, tu peux tu as plus besoin forcément d'être en cours, bah c'est un peu le même, heu, le même esprit donc j'avais mon diplôme de fin d'études et cetera. J'étais toute contente. Et j'arrive dans une école de musique à Paris, je m'inscris et puis ils me disent: «Oui, oui, bah, on a un orchestre et cetera et heu, on joue de la musique de variété». Et là je me dis: «OK bah pourquoi pas et tout puis». Heu, j'ai jamais fait du tout en fait. Et heu, donc bon bah, OK, pourquoi pas? C'était à côté de chez moi et tout je me dis: «Bah ça peut être sympa aussi de rencontrer du monde». Je trouve que souvent la musique c'est un moyen quand même assez cool en tout cas pour les musiciens de de s'ouvrir tu vois de de rencontrer d'autres gens avec qui tu as déjà un centre d'intérêt, heu, commun quoi qui est plutôt cool.
<chuckles> Ah! Que tu avais jamais fait avant, j'imagine. Ouais. <chuckles> C'est très c'est très social, hein, la musique hein c'est vrai hein. Mmh.
Bah, c'est vrai que voilà on avait des répétitions le vendredi soir donc souvent ça finissait vers, heu, 20:30 21:00 Après on allait dîner ou boire un verre, bon tu vois ça avait été un bon moyen de rencontrer des gens dans une ville où je débarquais, je connaissais absolument personne donc j'avais trouvé ça plutôt cool. Et donc en parlant un peu, heu, je sympathise avec une une nana qui était prof aussi dans cette école et qui me dit: «Ah, mais tu sais heu, moi, heu, je donne toujours des cours et je donne aussi des cours à des adultes tout ça heu, bon bah, j'ai une approche un peu originale, heu, bon si un jour ça t'intéresse, dis-moi». Bon elle me force pas du tout la main. Et puis, heu, voilà au moment de rentrer dans cet orchestre, je me dis: «Mais en fait, heu, c'est fou, j'ai jamais rien joué d'autre que, heu, du Mozart, du Bach, du Vivaldi, heu, voilà, heu». Et et en fait ce qui m'a le plus frappée, c'est que je m'étais même jamais posé la question. Et là, je me suis vraiment sentie bête en mode, j'ai vraiment toujours joué la même chose, alors de plus en plus compliquée, et cetera au fur et à mesure des années. Mais heu, voilà, je me suis sentie ouais exactement, je me suis sentie, heu, très, très bête. Et puis du coup, heu, en commençant à jouer de la variété, en fait je me suis rendu compte que: «oui tu sais jouer de la flûte» mais en fait, heu, je savais pas du tout, bah, justement m'adapter, heu, à plusieurs styles puisque je l'avais jamais fait. Et que heu, la technique de la flûte, heu, voilà la technique française que j'avais apprise, bah, elle était très très restrictive donc, heu, voilà qu'elle m'empêcherait de de faire autre chose en fait de jouer d'autres styles aussi bien que des gens, heu, qui avaient eu l'habitude en fait de switcher et de jouer, heu, dans plusieurs, heu de plusieurs répertoires différents.
Oui, boire un verre. Mmh. Absolument, mmh. ouais. <laughs> Ouais, mais toujours le même style. Bah Non, et j'allais te demander par rapport à ça, est-ce que le fait de découvrir, bah, comme tu dis, un nouveau style, heu, comme la variété, est-ce que ça t'a ouvert à d'autres techniques, bah, auxquelles tu aurais peut-être jamais pensé parce que justement tu étais un petit peu enfermée entre guillemets dans cette approche classique? Est-ce que tu as ressenti ça?
Ouais. Ouais, exactement. Et en fait je me suis dit: «Waouh OK En fait, heu, toi tu es douée pour jouer que du classique quoi. Tu auras du mal à à faire autre chose». Et en fait je me suis dit: «Allez heu, bah, on va faire comme si tu débutais». Bon évidemment j'avais déjà un certain un certain bagage avec moi hein bien sûr mais et j'ai a j'ai accepté, j'ai repris des cours en fait avec cette prof, heu, qui était dans cette école de musique-là et heu, voilà qui m'a dit: «Bah en fait, heu, ta technique elle est très, très bonne pour jouer du classique». Donc heu, tu vois tout ce qui est très très petites notes, très précis, très très un peu mécanique. Sauf que bah du coup j'avais 0 interprétation. J'arrivais pas du tout à sortir de juste, heu, lire une partition, jouer très précisément ce qu'il y a écrit et cetera. Et donc elle me dit, heu
Ouais? Un bon bagage, ouais. Ah, mais alors tu as dû reprendre des cours? Heu, mais alors j'imagine qu'ils devaient être très différents de tout ce que tu as appris avant alors?
Exactement et en fait, heu, elle m'a un peu, heu, tu vois poussée dans mes retranchements, heu, challengée et cetera parce que bah on a commencé par, heu, travailler bah les morceaux qu'on devait jouer avec l'orchestre donc ça m'a fait du bien. Et puis assez vite, elle me dit: «Non, mais tu as une bonne technique et tout, faut juste arriver à en fait un peu déconstruire ce que tu as ce que tu as construit». Tu vois? C'est comme si d'un jour on te disait: «Heu, bah, d'un coup, il va falloir que tu apprennes à écrire de la main gauche». Alors oui, tu sais écrire, mais c'est pas tout à fait pareil quoi.
Alors justement, heu, quand tu heu qu parce que tu tu acquières sor forcément une certaine technique, hein, surtout avec le classique, il y a des trucs quand même assez difficiles. Qu'est ce que est ce que tu aurais un exemple heu heu, qui qui t'a marquée en en termes de technique que tu as dû complètement apprendre de de 0 et que tu connaissais pas du tout, heu
Mmh. Bah, ouais par exemple, je savais absolument pas improviser. J'avais jamais appris à heu à improviser, à jouer quelque chose qui est pas écrit. Et heu et vraiment j'étais j'étais pétrifiée en fait. Donc heu, assez vite, heu
.Ah ouais? Donc, même toute seule, heu, quand tu jouais que tu apprenais tu tu t'es tu t'es jamais amusée à faire, heu, un petit morceau de flûte qui existait pas juste en mettant des des notes, heu, ensemble?
Jamais, ouais. Non, ça m'était vraiment jamais arrivé et même chose, tu vois? Je me suis sentie super bête parce qu'en fait, heu, voilà dans l'école là où j'allais à Paris en fait ils apprenaient aux enfants à improviser, heu, mais dès le début en fait dès 6-7 ans. Dès qu'ils connaissaient 3 notes, bah, ils les faisaient improviser à partir de ça. Puis après quand ils connaissaient une gamme et cetera, i ils improvisaient de plus en plus. Et donc en plus de cet orchestre, il y avait un u une un mini, heu, jazz band, donc on était une dizaine et elle me dit, justement, ma prof: «Ah beh ce serait bien que tu viennes au jazz band, et cetera». Donc je commence à à jouer avec eux. Et en fait, bah, le jazz, c'est une musique, heu, beaucoup plus libre, beaucoup plus, heu, voilà, il y avait beaucoup d'impro
D'accord. Ouais. Ouais. C'est très expérimental le jazz hein! C'est vrai hein! <chuckles>
Exactement et puis, heu, bon beh, il y a ce qui est écrit, mais il y a aussi, heu, tout ce que tu vas rajouter à côté et puis, heu, voilà. Le même rythme écrit en classique ou écrit en jazz, tu vas pas le jouer de la même façon et cetera. Et c'est vrai que vraiment les 1res semaines, han j'arrêtais pas de lui dire: «Mais je suis nulle, je suis pétrifiée, je suis incapable, jamais j'arriverai à improviser encore moins devant un public, et cetera». Vraiment, c'était, heu, han presque un traumatisme, tu vois? J'avais mal au ventre avant d'y aller et tout. Je disais: «Non, mais je ne vais jamais y arriver». Et c'est hyper dur de déconstruire, heu, ce que tu as mis tant d'années à à construire quoi. Vraiment, je me j'avais beaucoup de mal à à évoluer sur ce sujet-là.
Ah ouais, à ce point-là? <chuckles> Ah! Carrément, ouais. Et alors, hem, j'ai envie de te demander, parce que c'est un truc, c'est vrai qu'on, heu heu, on voit, heu, de temps en temps- et ça peut marcher très, très bien- c'est de mixer un petit peu, ces, hem, instruments, qu'on dit, heu: «plus classiques», avec des musiques un petit peu, heu, modernes. Donc on peut avoir du du violon avec de de la musique électronique, ou alors de de la flûte, heu heu de la flûte traversière aussi, avec tout ce qui est jazz. Je crois que, hem, il y a effectivement un un artiste, il me semble qu'il s'appelle Hubert Claws. Heu, je sais pas si tu connais? Qui fait de la flûte traversière et qui fait beaucoup de jazz funk. Je sais pas si tu as déjà entendu parler?
Mmh mh. Ouais, justement, en fait, à partir de là, je me suis dit, heu: «OK, bon alors tu as quand même étudié, heu, 12 ans la flûte, tu as quand même des bases. Heu, maintenant tu vas y arriver», et j'essayais déjà de me programmer un peu, heu un peu positivement, tu vois, dans ce dans cet esprit-là, et effectivement, j'ai écouté beaucoup, beaucoup d'artistes, heu, qui, heu qui font de la flûte et qui, heu, la détournent, en fait, de la musique, heu, classique. Donc, heu, notamment, heu, voilà notamment, il y a un gars qui s'appelle Magic Malik, et heu, et qui fait beaucoup de flûte, heu, justement, heu, complètement folle, en fait. Pas du tout, heu, pas du tout écrite, heu, il arrive, il a pas de partition, il joue ce qui lui passe par la tête et cetera, et qui arrive heu
Mmh, c'est ça, ouais. Ah, à chaque fois? C'est-à-dire, il y a pas de, heu c'est toujours, heu, chaque conseil heu, concert va être différent?
Ouais, exactement. En fait, ils ont une espèce de base, de trame avec les autres instruments et quand lui, il arrive, il joue, heu, ce qu'il a envie de jouer, quoi. Donc, heu, c'est assez fou et je suis allée le voir plusieurs fois en concert, et là, je me suis dit: «Ouais, OK, en fait, bon, c'est faisable. Evidemment, il y a des gens qui y arrivent, heu, alors sans avoir la prétention d'arriver à son niveau à lui, il va falloir que tu trouves des clés justement pour arriver. Heu, maintenant tu t'es a engagée dans un jazz band qui a besoin de toi. Heu, il y a des gamins de 12 ans, heu, qui arrivent très bien à improviser. À un moment donné, heu, il va falloir te prendre par la main, quoi, c'est pas possible.» Donc, heu
Mmh. Ah à le faire. Alors, est-ce que tu as trouvé des, heu des petites astuces, justement, pour t'améliorer en en termes d'improvisation?
Ben, en fait, à ce moment-là, j'ai découvert qu'en impro, c'est pas non plus, heu, complètement freestyle et que tu vas pas absolument jouer, heu, tout ce qui te passe par la tête; en tout cas dans un jazz band comme ça qui a un peu des codes, et cetera, et qu'en fait Heu, ben, en fait, selon la tonalité du morceau, selon, heu, le style du morceau, et cetera, il y a quand même des espèces de codes à respecter, même, heu, en impro. Donc par exemple heu
Alors, c'est-à-dire? Est-ce que c'est un peu comme des des garde-fous? Donc si on est dans une dans une espèce de de gamme et ben, on va pas sortir de cette gamme pour que ce soit harmonieux? C'est ça?
Ouais, exactement. Ouais, exactement. En fait, pour respecter les harmonies, en gros, heu, tu as toujours 2 ou 3 notes qui vont te servir de base et qui sont celles sur lesquelles tu vas le plus t'attarder quand tu vas commencer à à improviser, et, en fait, il y a des espèces de tables qui disent: «Bah, voilà quand le morceau, c'est telle tonalité, tu peux t'appuyer sur telle, telle note, et cetera», et donc bon, j'avais de la chance puisque, heu, c'était quand même toujours plus ou moins les mêmes tonalités dans des morceaux de jazz, heu, voilà. Donc j'ai appris par cœur, un peu, cette table, et j'ai commencé, vraiment, un peu, heu, bêtement à à, mmh, à respecter uniquement, tu vois, ces 3 notes. Donc on te disait: «Voilà, tu peux imprimer sur, heu, ré, sol, do. Heu, tu peux, voilà, tu peux, à partir de là, tu vas essayer de de de faire un peu des fioritures, et un et un peu improviser». Mais, en fait, je me suis quand même rendue compte que ça marchait pas mal, et que, heu, c'était la technique qui était enseignée, en fait, aux tout petits, heu, quand, heu quand ils commençaient dans cette, heu cette école-là, quoi.
D'accord. D'accord. Ah d'accord, ouais. <chuckles> Mais alors, est-ce que ça t'a, heu, peut-être ouvert, parce que tu étais partie du, heu tu es partie du classique en allant à à la variété et au jazz. Donc tu as eu une très grande, heu, ouverture, heu, d'un coup. Est-ce que cette ouverture, elle t'a aussi, hem, ouvert la porte à d'autres styles encore plus décalés comme heu, par exemple, je sais pas, j'ai envie de dire la la musique électronique ou ou le rap? Est-ce que tu as découvert d'autres styles, heu, en en en encore après?
Non. Heu, alors je suis pas allée jusqu'au rap ou heu, ou à la musique électronique, en tout cas, pas avec la flûte. Mais c'est vrai que, par exemple, heu, voilà je suis allée jusqu'à, heu, la bossa nova, par exemple, où il y a des sons de flûte, heu, tu vois, très, très ronds, heu, très, heu très voilà d complètement, aussi, un peu foufou, en termes de rythme, et cetera, que je maîtrisais pas du tout, au départ. Et c'est vrai que, maintenant, c'est quelque chose que j'adore faire, que je trouve super intéressant et très différent de de ma formation, en fait, initiale. Et heu et voilà, tout ça, ça m'a montré que vraiment avec le temps, en fait, en me laissant guider aussi par, heu, par des rencontres, bah, finalement, mes propres goûts, ils avaient évolué. Même si, au départ, c'était un peu contraint, donc la 1re fois que je me suis retrouvée là, dans ce groupe de jazz, je me suis dit: «Mais en fait, heu, tu arriveras jamais, ma cocotte. Heu, ben pourquoi tu as pris cet engagement? Franchement, c'est ridicule, heu. Qu'est-ce que tu fais là?» et finalement, voilà, aujourd'hui, mes goûts, c'est plus du tout de jouer de la musique classique, en tout cas, pas de façon régulière, et heu, j'aime beaucoup plus, heu, ces nouveaux styles que j'ai découverts, en fait, heu, sur le tard.
Ah oui! Mmh. Ouais. «Qu'est-ce que je fais là?» Ouais. <laughs> Ouais. Beh, si tu si tu vois, ça, ça fait un un peu écho, heu, à une espèce de de sortie de de zone de confort où heu heu, tu as été dans un, hem là où tu avais pas pied, où tu connaissais pas du tout. Et heu, bah finalement, ce qui était un petit peu difficile, heu, au départ, ou v voire même très difficile, bah, ça t'a quand même ouvert, heu les les portes de de trucs, heu, qui étaient vachement bien, heu, et et qui t'ont beaucoup plu, heu, b tu beaucoup plus, au final. C'est bien ça?
Ouais. Et ça m'a vraiment incitée, même pour la suite de ma vie, heu, musicale et puis, même pour d'autres sujets, à être, heu, vachement curieuse, pour la suite, tu vois, à me dire: «Ah ben, tiens ah tiens et toi tu joues quoi? Et toi, tu aimes qu'est-ce que tu aimes jouer, et cetera.» Et même à encourager, heu. Tu vois, aujourd'hui, mes enfants font de la musique et j'essaie vachement de les encourager à improviser déjà, même si c'est leur 1re année d'instrument, et cetera, à, voilà, à sortir un peu du cadre pour justement pas reproduire ce que j'ai estimé être un peu une erreur de de mon parcours, en fait.
Ouais. Ah déjà. Ouais. <chuckles> Ouais. Ben, eh, ben écoute, c'est c'est très beau parce que c'est, heu, ça aussi, incite, heu, les gens et heu, et les jeunes aussi à sortir de, heu, bah, de cette zone de confort et d'aller peut-être aussi vers les autres, heu, grâce à la musique. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé, heu, cette discussion avec, heu avec moi.
Merci à toi pour tes questions. J'étais ravie de partager, heu, mon expérience musicale.